Seyahatte karşılaştığın en misafirperver insanı, anlatır mısın?
Tabii, şimdi, eee, aslında, eee, hani, bir seyahat yapmıştım. Yıl 2000, eee, 12'ydi. Eee, ben bisikletle, eee, Rusya'ya kadar gitmiştim. Gürcistan ve Rusya üzerinden. Evet, eee, toplamda Y yok, yazın gitmiştim. Çok soğuk değildi ama yüksek kesimlerde bu Kafkas Dağları'nı falan geçerken, eee, soğuktu. Eee, orada gerçekten, eee, çok insanla tanıştım. Çok, yani, misafirperver denilecek insanlarla çok tanıştım. Ama bir tanesi ile hâlâ arkadaşız, hâlâ yani yıllar geçse de, eee, onunla Eee, yani ben, eee, işte Gürcistan'daydım ve eee, Tiflis'e doğru bisikleti sürmeye işte d eee, devam ediyordum. Yani, gezimin, eee, yaklaşık 10-12. günleriydi. Eee, işte, eee Hı hı, eee, uzun sürdü zaten. Toplamda da 75 civarı sürmüştü. E, evet, Gotti diye bir şehir vardı. Eee, Gürcistan'da kıyı kesiminde biraz daha. Orada böyle bisikletimin tetik tekerleği patlamıştı ve eee, durmuştum, tekerleğimi yapmak için hani, tahmin etmek için. O sırada, eee, yani, orada bir esnaf, eee, bir adam geldi işte, benimle konuşmaya baş çalıştı. Gürcüce anlamadım, tabii. Sonra Hı hı. İngilizcesi vardı.
Hı hı. O! Soğuk muydu, çok? <chuckles> Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Nasıldı? Hı hı. Uzunca bir geziymiş. O 75 gün. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. O, süper. Ya, anlamaman değil ama seninle konuşması süper. E?
Eee, ama yardım etmek istiyordu belli, yani, bir şeyler Hani, yardım etmeye çalışıyor bana. İzin verdim ben de yardım etmesine. Böyle işte tekerleği yardım etti de falan. Sonra İngilizce konuşabiliyordu yani; hani, çat pat da olsa anlaşabiliyorduk. Eee, orada direkt olarak bana dedi; işte hani, nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? işte sorular, meraklı sorular. Eee, dedim anlattım ben de işte gayet normal şekilde. Dedi hani, ben dedi, kesinlikle, seni bugün salmıyorum. Eee, benim şu an dükkânımın başında durmam lazım. Eee, evini tarif etti bana. Git dedi, orada bekle. Orada bir park var. Eee, orada bekle, dedi. Akşam ben geleceğim, akşam üzeri seni misafir edeceğim bugün. Böyle bir hikâye. <chuckles>
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. O, harika. Yani, sen tam bir tanrı misafiri olmuşsun, aslına bakarsan, öyle mi?
Hı hı. Evet, gerçekten öyleydi. Eee, ben de gittim bir cesaret. Biraz korktum açıkçası, yani, dedim; acaba bir şey yapacak mı? Eee, ne bileyim hani, bir anda güvenemiyorum. Eee, dedim ne olabilir ki? Gittim, 1-2-3 saat bekledim ve kendisi geldi. Sonra evine davet etti beni, işte evinde eee
Hı hı. Hı hı. I hı. Ya, oraya gelmeden aslında, benim merak ettiğim birkaç şey var. Sen kaç gündür yoldaydın? Hani kaç gündür bir evden uzaktaydın? Bu adamın sana teklif ettiği şey, o 12 günlük yolculuktan sonra hani, ne kadar önemliydi? Eee, ne kadar büyük bir risk aldın ama buna ne kadar mecburdun? Eee, onları çok merak ediyorum ben. Hani, zaten hani, konuşmaya çalışmış, sen onun sana yardım etmeye çalıştığını anlamışsın ama yine de senin içinde bulunduğun durumu da merak ediyorum. Nasıldı?
Tabii, tabii. Hı hı. <chuckles> Evet. Hımm. Evet. Hı hı.

Eee, yani, eee, apartman değildi. Yer eviydi. Güzel bir evdi ama öyle, eee, kendi hayvanları yoktu. Eee, işte, eee, kendisi geldi. Eee, davet etti, içeri girdik falan. Eee, eşi var, çocukları var. Eee, direkt olarak beni işte, hani, en güzel odaya aldılar. Hemen: "Karnın aç mı?" Hemen yemekler hazırlanmalar falan. En güzeli de zaten o gün, o davet eden adamın, eee, doğum günüymüş ve doğum günü pa partisi varmış akşam, arkadaşları gelecekmiş. Aynen, eee, sofralar hazır zaten, eee, doğum günü için.
Hı hı. Hı hı. O! Hı hı. O! İnanılmaz. Ne kadar şanslısın. Eee?
Evet, gerçekten güzeldi. Eee, akşam oldu işte, aaa, davetliler geldi. Kendisi ayrıca böyle gitar çalan, şarkı söyleyen, karaoke yapabilen bir a evet, e evet, evde böyle çok güzel bir karaoke ortamı kurdular. Ondan sonra mikrofon işte, eee, gitarlar falan kendisi şarkı söylüyor, insanlar eğleniyor. Ben de bir o bir anda o ortamdayım ve herkes bana çok samimi böyle çünkü, hani, on
Yetenekli, değerli bir adam. O, süper! Hı hı. Sen bisiklet sürecekken bir, eee, doğum günü partisinde aslında kendini bulmuşsun. Peki sonra?
<chuckles> Evet. <chuckles> İ kesinlikle. Hı hı. Sonra işte gece boyu eğlendik işte, eee, yemekler yendi, eee, yani sohbetler edildi. Be beni herkes merak ediyor çünkü, hani, bir yabancıyım ve, eee, gerçekten, hani, bisiklet turu yaptığım için ilginçlerine gidiyor. Eee, tavsiyeler veriyorlar işte şunu yap, bunu yapma, şurada şuna dikkat et ondan sonra sosyal medyalarımız falan alındı. Sonra, eee, o arkadaşım işte şey dedi bana: "Eee, istersen daha uzun kalabilirsin." çünkü dedi, "3 gün sonra," dedi, "kardeşimin düğünü var. Oraya da seni davet etmek istiyorum." Böyle bir durum oldu. Eee, evet. Daha büyük bir kutlama. Kesinlikle.
Evet, hiç tanımıyorlar seni. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. A! Daha büyük bir kutlama, daha çok aileye giriyorsun. Doğum günüyle başladıktan sonra düğüne. Eee, kaldın mı peki?
Evet. Yani böyle, eee, gerçekten böyle çok tereddütte kaldım. Yani, 3 gün şimdi biraz, eee, uzak bir süreç. Yani, 3 gün boyunca zaman kaybedeceğim diye düşündüm. Eee, maalesef kalmadım. Yani şu an düşününce mesela yıllar sonra: "Keşke kalsaydım." diyorum. Eee, o zaman biraz fevri mi davrandım? Panik yaptım biraz böyle, evet, ama Hı hı.
E, tabii ki, evet. Hı hı. Hı hı. Belki de. Bitirmek istemişsindir belki hemen.